ब बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और काफ़ी एक मैं बोलूँगा अच्छी बात कही आपने कि जो अ, मतलब वेरीफाइड चैनल्स जो होते हैं ना, उनके जो आर्टिकल जो वो लोग अ, कहीं न कहीं पब्लिश करते हैं उनको उनसे हम बिल्कुल जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना वो तो फ़िर भी भरोसेमंद होते हैं और अगर इतने बड़े-बड़े वो चैनल्स चला रहे हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऑथेंटिक तो रहते ही हैं। और देखिए, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि, जैसे कोई खबर अगर म अ, मतलब उसके पास सबूत नहीं है, तो फ़िर वो उसको ढंग से कहते हैं ना कि द अ, में मेंशन भी करते हैं कि ये सिर्फ ऐसा मतलब अ, क्लेम है और अभी इसका कोई अ, एविडेंस नहीं है। लेकिन कहीं पर ब बहुत जगह ऐसा भी देखा जाता है कि उसी चीज़ का ना लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो जो है मतलब कहते हैं ना बड़ी सनसनीख़ेज़ जैसे ही वो न्यूज़ उस चीज़ को बता देते हैं। और जैसे <chuckles> आपने भी देखा होगा कि अक्सर क्या होता है ना कि जैसे उनके जैसे अगर वो न्यूज़ और वो हो सकता है कि सही बता भी रहे हों, लेकिन थंबनेल वो इतने गलत डालते हैं, और उसमें इतना बढ़ा-चढ़ा के बता देते हैं ना लोग, कि मतलब पूरी फ़िर कहते हैं ना स अ, जो खबर है उसकी ना महत्वता जो होती है वो उतर-सी जाती है, अगर वो थंबनेल ऐसे डालेंगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। उ बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। उ बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो मैंने बहुत बार देखा है, अगर आप यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे तो अक्सर यही होता है जो मैंने देखा है कि, वहाँ पर वो उ थंबनेल कुछ और होता है। और उसके अंदर जो चीज़ें निकलती हैं वो कुछ और होती है। और ये काफ़ी खराब चीज़ मुझे लगती है क्योंकि उनको बिल्कुल जो है वो सच दिखाना चाहिए, क्योंकि ये ग़लत बात है आप कुछ और बोलकर व्यूज़ तो देखिए आप कमा रहे हैं, तो ये काफ़ी ग़लत चीज़ है एक। आपको सही चीज़ें जो है स जनता तक पहुँचानी चाहिए और जो जनता है देखिए ना उसी के लिए तो आपकी वो चीज़ें देख रही है कि उनको जब लगता है आप बिल्कुल सच दिखाओगे। तो तभी तो वो एक उम्मीद से आपके पास आते हैं। तो ये काफ़ी एक जो है उसपे मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए, तो आपका क्या मानना है?
बिल्कुल, सही बात है। जी, जी। हुँ। हाँ जी। सही बात है। हाँ जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।